Olha, eu nunca organizo, assim, né, eu não costumo ter esse hábito, porque geralmente eu sei ali, né, as as datas que eu tenho que pagar o aluguel, às vezes, que eu tenho que pagar ali um plano de saúde, tudo. E aí, de conta fixa, eu tenho só o aluguel, o plano de saúde, e aí a tem assim, né, a a água a água e luz, né, que vem de acordo com o que eu gasto assim do consumo do mês. E aí, no mais, o que sobra eu vou comprando roupa, aí eu compro, eh, exemplos, ah, fui em uma feira de artesanato, igual teve, foi sábado, teve uma feira de artesanato aqui no bairro. Aí eu fui eu nem precisava de comprar pulseira, brinco, mas aí eu com comprei, assim, sabe, porque eu achei bonito. Só que está aqui na gaveta, eu não usei ainda. E e, assim, eu acabo que compro muitas coisas que eu não uso, sabe. Eh, eu eu perdi o controle, sabe. Eu, não não sei por onde eu começo, assim, para voltar a ter uma vida organizada. Porque, realmente, quando eu ganhava menos, eu me organizava mais. Eu tinha, assim, né, o eu falava: "Poxa, eu não posso fa falhar com aluguel, eu tenho que alimentação". Então eu f tinha um controle maior e saía menos, né. Agora que eu estou ganhando mais, eu saio mais vezes na semana com os meus amigos e acaba que eu gasto mais também, sabe.
Uhum. Uhum. Entendo. Uhum. Eh. <clicks tongue> E, vamos ver. Estou tentando entender o seu o seu caso antes e agora. Eh, você, antigamente, quando você ainda ganhava menos e tals, você tinha alguma algum momento de lazer também, ou enfim alguma coisa que você fazia por lazer e vai ver você gastava um pouco de dinheiro para fazer isso?